เราอะ ช่วงนี้เราจะชอบกินหม่าล่าอะค่ะ เออ ซึ่งหม่าล่ามันต้องเป็นแบบเป็นก้อน ที่ เป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นพริก เป็นเครื่องปรุงพิเศษของทางประเทศจีนเนาะ คือพอไปทานที่ร้าน ร้านชาบูหม่าล่า แล้วเราชอบมาก แล้วเราแบบ กิน อีกอะค่ะ ก็เลยไปหา ซื้อตาม ซูเปอร์อะ มันก็แบบ หา ยากเนาะ ก็เลยไปตามแบบซุปเปอร์ที่ เขาขายของคนจีนอะค่ะ ก็เลยไปซื้อ มา ก้อนหนึ่ง
ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ใช่ ค่ะ <chuckles>
คือเหมือนมัน มันค่อนข้างที่จะแบบ มันมาก คือหม่าล่าของเขาจริง ๆ อะมันเป็นวัตถุดิบแบบ เอ่อ เหมือน เครื่องเทศอะค่ะ รวม ๆ กันแล้ว ก็
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
มาเหมือน มา มาทำอะไรใน ในมันวัวสัก อย่าง อืม
ค่ะ อา
ใช่ แต่ว่าตอนเนี้ยหาง่ายขึ้นนะคะ เพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นที่นิยมอะ
อ๋อ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่
ก็เลยกลายเป็นว่า ตลาดเขาก็เลยเริ่มผลิตออกมา เพื่อที่จะ แบบ สนองความต้องการของ ของคน ที่ ชื่นชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
<laughs> ค่ะ เออ ใช่ พอ ว ตลาดมัน มันเปิดกว้างมากขึ้น มันก็ คนก็เอาเข้ามาเยอะขึ้นเนาะ อาจจะแค่เราต้องหาเลือกให้ถูกว่าอันไหนรสชาติที่เราชอบเนาะ
อืม อา ใช่ ๆ หรือบางที ถ้าแบบ ถ้ามันไม่ถูกปากเรา ด้วยความที่อาจ มันอาจจะเป็นแบบรสชาติดั้งเดิมของเขาอะ แต่คนไทยอะ ชอบกิน รสจัดอะเนาะ เราก็มาปรุง ด้วยตัว เองได้ ค่ะ
อืม ๆ ค ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ช ใช่ ๆ แล้วก็อาจจะต้องเลือกเครื่องปรุง อะไรอย่างเงี้ย ให้มันแบบ ให้มันถูก ให้มัน ให้มันเข้ากัน หรือให้มัน มันถูก ถูกที่เราจะชอบเนาะ แล้วก็ค่อยมาแบบ อาจจะมามิกซ์กัน อะไรอย่างเงี้ย คือ ส่วนตัวพึ่งเข้าใจว่า จริง ๆ แล้วบางอย่างที่เราชอบอะ มันไม่ได้มาจากเครื่องปรุงชนิดเดียวอะ มันจะมีเครื่องอันนี้ แล้วต้องอาจจะต้องผสมกับ อันนี้ อะไรอย่างเงี้ย มันถึงจะได้รสชาติ อ๋อ แบบนี้เองที่เราถึง ร เราถึงว่ามันอร่อย เรา ท ตอนแรกเราซื้อมา เราก็ ไอ้อย่างเดียว มันทำไมถึงไม่อร่อย อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ เออ จริง ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ เออ ใช่ ช ใช่ ถูกต้อง ใช่ เออ ใช่ ๆ เหมือนกัน ล แล้วเครื่องปรุงแต่ละอย่างอะ แบบผัด ๆ ก็จะอีกแบบหนึ่ง ของเราอะ เป็นแบบความเคยชิน หรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวอะนะคะ ถ้าเป็นเมนูผัดอะ เราจะเน้นแบบใช้น้ำมันหอย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
อืม แล้วเราต้องเจียวกระเทียมแบบให้หอมเลยนะ อันนี้ มันเป็นเคล็ดลับหนึ่งเลย ที่แบบจะทำให้เมนูนั้นน่ะแบบมันดูแบบพึ่ง กิน แล้วก็น่าทาน คือเรามองว่าเราปรุงน้อย ๆ แต่เราใช้ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร รสชาติของวัตถุดิบอะ ให้มันชูรสชาติขึ้นมา อันนั้นน่ะมัน อันนั้นเป็นความคุ้นเรา ที่เรา เราชอบแบบนี้มากกว่า มากกว่าที่แบบ
เออ ๆ ๆ ค่ะ <laughs> ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ ค่ะ

ค่ะ แล้วพอ พอผัดเสร็จแล้วเนาะ แล้วก็เติมน้ำค่ะ ให้มันแบบน้ำท่วม ๆ เลย เราแบบชอบน้ำเยอะ ๆ อยู่แล้ว เหมือน ทำเหมือนราดหน้าอะค่ะ พอเติมน้ำแล้ว พอน้ำเดือดอะก็ใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำอะค่ะ ทำให้มันเหนียว ๆ เหมือน เหมือนราดหน้าอะค่ะ ทำให้ตัวน้ำซอสอะ อืม ใช่
อ๋อ อ๋อ ค่ะ อา แล้วปกติทาน เป็นแบบ เส้นอะไรอะคะ?
ค่ะ เออ ถ้าอยู่เมืองไทยอะ เส้นใหญ่อะค่ะ ชอบทานแบบเป็นเส้นใหญ่ เอามาผัด ๆ เหมือนราดหน้าใช่ไหมคะ อันนี้ มันก็จะหาง่ายเนาะ แต่ว่าพอมาอยู่ต่างประเทศอะค่ะ เส้นใหญ่มันหายาก ก็เลยต้องทานเป็นเส้นแบบเส้นหมี่หรือเส้นเล็ก อะไรอย่างงี้ค่ะ ค่ะ
อ๋อ อ๋อ อา อืม อ๋อ แสดงว่า ตอนนี้ ก็คืออาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเหรอคะ? โอ้ อุ๊ย พูดถึง ตรง เนี้ย วัตถุดิบ ประเทศ ไทยของเราก็คือจะค่อนข้างหายาก ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ก็เลยจะ ค่ะ อา ใช่ค่ะ บาง บางเมนูเนาะที่แบบต้องใช้วัตถุดิบที่หน้าตาเหมือนไทยมาก อะไรเงี้ย ก็จะหายากหน่อย แต่ว่าก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันที่ก็ยังหาในซูเปอร์ของต่างชาติได้ทั่ว ๆ ไป อย่างผัก ผักทั่ว ๆ ไป อย่างเงี้ยค่ะ ยังหาได้อยู่ หรือบางอย่างก็พยายามเอามาทดแทนกันเหมือนกันน่ะค่ะ
อ๋อ ค่ะ ๆ อา
อืม
คือแบบกำลังนึกอยู่ว่า สมมุติถ้าเราไปอยู่เมืองนอก อยู่ต่างประเทศ เงี้ย แบบ <tsk> ถ้าเราอยากกินอะไรแซ่บ ๆ อย่างเช่น แบบ ตำส้มต้ม ยำ ไรอย่างเงี้ย เออ มันคงจะหายากน่าดูเนาะ เพราะว่าตอนเนี้ยที่ประเทศไทยอะ คือ นิยมกิน อ่า พวกตำเส้นเล็ก อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะมี น้ำ น้ำปลาร้า ไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่จะแบบ เป็นวัตถุดิบที่มันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่า เฉพาะ ทางอะ <chuckles> ในประเทศไทยอะเนาะ
ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อือฮึ ค่ะ เออ ใช่ ๆ ผิด ก็ต้องพิเศษหน่อยเนาะ ก็อาจจะต้องไปแบบ อย่างถ้าน้ำปลาร้า อย่างเงี้ย ก็ต้อง อาจจะต้องไปร้านขายของไทยอะค่ะ ที่ร้าย ขายของเอเชียโดยเฉพาะ อะไรเงี้ยค่ะ อันเนี้ยอาจจะมี แต่ว่า อย่างเช่น พวกน้ำปลาหรือว่าบาง เอ่อ วัตถุดิบบางอย่าง อะไรงี้นะคะ น้ำมันหอยอะ เดี๋ยวนี้ในซูเปอร์ของ ของต่างชาติก็มีแล้วนะคะ เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็น เซกชัน หนึ่งที่เป็น Asian ไรอย่างเงี้ยค่ะ Asian Section ไรเงี้ย เขาก็จะมีแบบน้ำมันหอย มีซีอิ๊วขาว มีแบบพริกแกง อะไรเงี้ยค่ะ มีเส้นด้วยนะคะ มีเส้นหมี่ มีวุ้นเส้น ไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นแบบ
เออ อ๋อ อืม อา อ้อ เออ มี อ๋อ อะฮะ ค่ะ อุ๊ย ดีจังเลยค่ะ อืม
เออ เราคุ้น ๆ ไรเงี้ยค่ะ บาง ส่วนวัตถุดิบก็เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วเหมือนกัน แต่ว่าถ้าอย่าง Special แบบปลาร้าเลย อย่างเงี้ย อาจจะต้องไปร้านไทยนิดหนึ่ง อือ ๆ
อ๋อ อ๋อ เนาะ ใช่ ๆ แต่เราก็ ไม่รู้ ว่า เขาเรียกว่าไรอะ เอ่อ ความเป็น เขาเรียกว่า ด้วยความที่แบบโลกมันพัฒนา ขึ้นน่ะ พวก อาหารหรือว่าเครื่องปรุงต่าง ๆ อะ มันก็ดูแบบ ดู ถึงกันค่อนข้างได้ง่ายมากขึ้นเนาะ อย่าง ยก ตัวอย่าง
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ

ปรุงเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 1 เลย มัน ปรุง เยอะ ๆ มันก็มีโซเดียมอะเนาะ เราก็เลยแบบ เลย ไม่ค่อยอยากจะปรุงมาก แล้วอีกอย่าง เรา เราเป็นคนทานรสจัดนะคะ แต่รสจัดเนี่ยคือเรากินเผ็ด แต่ว่าไม่ได้กินแบบกินเค็ม กินหวานเกิน ไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อ้อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ
เออ เราชอบให้ ให้เบสรสชาติมันกลาง ๆ แล้วถ้าเราจะเติม อะไรอย่างเงี้ย เราใส่ พริก เข้าไปเพิ่ม ประมาณเนี้ย ใช่
อ๋อ ค่ะ อา ใช่ อันเนี้ยน่าจะดีกับร่างกายด้วยเนาะ ที่เจิน ไม่ต้องแบบล่า รับรสชาติที่เข้มข้นเกินไป สงสารไต <chuckles> ค่ะ
ใช่ ๆ จริง เพราะว่าบางทีน่ากลัวนะ เรา เราไม่รู้ตัวว่า เรารับสารัก ไปบ้าง เพราะว่า คือออกข้างนอก เราก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงอะไรบ้าง อะ บางทีถ้าเรา ทำกิน เองได้ อะไรที่มัน เซตง่าย ๆ เราก็ ก็ควรที่จะ เซตเนาะ ถ้าแบบ โอ้โฮ เดียวกันค่ะ อาจจะไม่ได้แบบ โอ้โฮ เฮลที กินคลีนอะไรขนาด นั้น
ค่ะ เออ จริง ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ใช่ แต่แค่ลดมันลงมาเนาะ ป ลดปริมาณความโซเดียม อะไรเงี้ย มันลงมา จริง ๆ แล้วแบบมันก็ไม่ต้องปรุงเยอะขนาดนั้น มันก็อร่อยได้เนาะ
เราก็ต้อง แบบ อือ อา ๆ อือ ใช่ แล้วก็เคย มี คนเคยพูดไว้นะคะว่า ประมาณว่า ผงชูรสอะมันไม่ได้ อันตรายหรอก ถ้าเทียบกับ คุณเอา คุณเอาเครื่องปรุงหลาย ๆ อย่างมาผสมรวมกันน่ะ อันนั้นน่ะ มัน ไฮ โซเดียมมากกว่าผงชูรส 1 ช้อน ชา อีกนะ เออ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ <chuckles> จริง ใช่ ๆ ตอนนี้ก็แบบเริ่มเห็นคนที่แบบ อย่าง เขา ออกมาบอกแล้วว่า ผงชูรสมันไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะ อะไรเงี้ย ก็ยังเป็นความเข้าใจผิด ๆ ของคนอยู่เนาะ ไรเงี้ย ก็พยายามแบบมีงานวิจัยออกมารับรองว่า เออ มันไม่ได้เป็น เพราะ ผงชูรสไม่ได้ทำให้ผมร่วง อะไรอย่างงี้ อืม
อือ เออ เออ มีพวก ใช่ ใช่ มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ กิน ของ ของเขาเสีย มากกว่าอะค่ะ อย่าง ก๋วยเตี๋ยว หนึ่ง ชามอะ น้ำซุปแน่น จริง ๆ ก็ ต้องมีผงปรุงรส ผงชูรส เนาะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ <chuckles> ใช่ ใช่
ของเรา ถ้า ถ้าเป็นนิสัยเรานะคะ เราจะชิม ชิม เบส น้ำ น้ำซุปเขาก่อน อือ
ค่ะ ค่ะ
ถ้าเกิดว่า โอเค ถูกปาก โอเคแล้ว เรา ใส่แค่ พริกป่นกับ กับน้ำส้มสาย ชู แค่นั้นเองนะคะ อือฮึ ใช่ เหมือนแบบใส่เพื่อเหมือนตัด ตัดรสชาติ ให้มันแบบ ดูกลมกล่อมขึ้น เพราะว่าส่วนใหญ่ เบส เขาควรจะออก นัว ๆ เค็ม ๆ เนาะ ถ้าเราใส่ น้ำส้มลง ไปสักช้อนหนึ่งอะค่ะ มันโอ เค ไม่ต้องปรุง เพิ่มเลย
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อ้อ ค่ะ เออ
แต่ แต่ยอมรับว่า แบบเมื่อก่อนเป็นคนติดหวาน เพราะความที่อยู่ พื้นเพอยู่ ชลบุรี อย่างเงี้ย เขาจะกินหวานกัน
<chuckles> ค่ะ อืม
อืม เมื่อก่อนก็ปรุงน้ำตาลค่อนข้างเยอะ พอตอน นี้ เปลี่ยน ต้อง ต้องเปลี่ยน ตัวเองค่ะ ไม่ได้ กินเหมือนเดิม
<chuckles> ค่ะ

เออ เนาะ เออ ดีเลยค่ะ ตอนนี้ ก็มีเคล็ดลับในการทำอาหาร มันก็คือ มันก็หลายอย่างเนาะ อาจจะต้องทั้งเรื่องของวัตถุดิบ อาจจะต้องทั้งเรื่องของ ของการปรุง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันจะแบบ มาเพิ่มมาอะไรเงี้ย มาทำให้แบบรสชาติที่มันแตกต่างกันออกไป อืม
ใช่ ใช่ เออ ใช่เลยค่ะ อา ใช่ เพราะว่า อีกอย่างหนึ่ง มันก็ขึ้นอยู่กับ เอ่อ เขาเรียกว่า ทาง ครอบครัว หรือว่าทางที่บ้านเนี่ยชอบรสชาติไหนกันด้วยนะ แบบ บางบ้าน เขาก็จะ ชอบ รสจัด ปรุงเยอะ ๆ อะไรเงี้ย คือบางที เราอาจจะติด จาก ที่บ้านมา ไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อา ใช่ <chuckles> ใช่ ใช่ อ้อ ช่อ ใช่ ๆ อันนี้เห็นด้วย อาจจะแบบบ้านนี้ชอบหวานเนาะ มันก็อร่อยสำหรับบ้านเรา ไรเงี้ย แต่มันอาจจะไม่ถูกปากบ้านอื่น บ้านอื่นมาทานแล้ว เออ อาจจะรู้สึกว่า โอ้ หวานมากเลย อะไรอย่างงี้ หรือบ้านเราทานเค็ม ไรเงี้ย แต่อีกบ้านหนึ่งเขาอาจจะบอกว่า มันไม่อร่อย อะไรงี้ เออ
อา ใช่ ๆ อา ใช่ ๆ ใช่ อา ใช่ ใช่ ค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับ แบบวัฒนธรรมของเขา อะไรงี้เนาะ
ค่ะ อืม ขึ้นอยู่กับแบบว่าเราทานแบบชนชาติไหนมาเนาะ อะไรประมาณนี้
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ
ได้ โอ้ โอ้โฮ วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องของเคล็ดลับในการทำอาหารเนาะ ก็ดีเลยค่ะ มีแบบเคล็ดลับในเรื่องของการทำ เอ่อ ปาเกตตีเบคอนไว้ ทา <chuckles> ไปลองหัดทำด้วย ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ
โอเคค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อือ โอเคค่ะ ค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ค่ะ

เพราะว่า เนยอะไม่ต้องใส่เยอะค่ะ เพราะว่าน้ำมันจากเบคอนมัน มันจะออกมา เราก็ทำให้มันค่อนข้างแบบไหม้เกรียมนิดหนึ่ง แล้วก็เสร็จแล้วลง กระเทียม กระเทียมเนี่ยหั่นแบบ ซีกใหญ่ ๆ หน่อย เป็น เป็นกระเทียมหัวใหญ่ ๆ แล้วก็ พริกแห้ง ลงไป
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม
ผัดให้หอมเลยค่ะ แล้วก็ลงเส้นเนาะ
ค่ะ ค่ะ
ลง เส้น เสร็จก็ปรุงรสค่ะ ปรุงแบบไม่ ไม่ต้องปรุงเยอะเลยจะบอกให้ ก็คือใส่แค่น้ำมัน หอยกับ กับผงปรุงรสแค่นั้นเอง รสชาติคือแบบ ออกมาแบบ the best อะ เออ
ค่ะ อ๋อ <chuckles> เออ ๆ ๆ ดีเลย เดี๋ยวจะเอาไปลองไปทำบ้าง เพราะว่าคือไม่มั่นใจว่า เอ๊ ถ้าเป็นสูตรของคนไทยที่แบบมันอร่อย ๆ อย่างเงี้ย เขาใส่อะไรนะ เขา เขาใส่ แค่เกลือเหมือนแบบต่างชาติไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า
ใช่ เออ อันนี้มันก็จะหนืดไปหน่อย ถ้าใส่
ค่ะ <chuckles>
พริกไทยเนาะ มันน่าจะเป็นสูตรของเมืองนอก แต่ว่าของ ของไทยอะ มันมี เขาเรียกว่าอะไร ประเทศไทยเขาเป็น เราเป็นประเทศที่แบบอุดมไปด้วยสารอาหาร ซอสจากฝั่งเรามีให้เลือก เพราะฉะนั้น อะ ใส่ ๆ ไปเถอะค่ะ เพื่อความอร่อยมันแบบ
อืม ค่ะ <giggles> ค่ะ ค่ะ เนาะ เพื่อความนัวเนาะ ของบ้านเราก็ต้องแบบ อืม โซเดียมไปเยอะ <chuckles> บ้านเรามันไฮโซเดียมอยู่แล้ว <chuckles> ค่ะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ <chuckles> แล้วของคุณล่ะคะเวลาแบบ พวกนี้ ปกติมีเมนูพิเศษที่แบบทำไหมคะ?
เอ่อ มี ค่ะ มี ๆ เมนูพิเศษ ก็มีบ้างค่ะ อย่าง เช่น เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหมู ส ราดหน้าหมูสับ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับค่ะ อันเนี้ยถ้าทำทีไรก็ เออ ที่บ้านจะแบบทานได้เยอะ ตัก 2 รอบอะไรอย่างงี้ ค่ะ ก็ ใช่
อ้อ โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ แล้วแบบมี เขาเรียกว่าอะไร มีสูตรไหมคะ แบ่งปันได้ไหม? <chuckles>
อ๋อ ได้ ๆ ค่ะ ก็ทำผัดแบบ ผัด เอ่อ หมูสับ ใช่ไหมคะ แบบหมูสับเอามาทำเหมือนจะ อ เอ่อ เขาเรียกอะไร เหมือน เหมือนเริ่มต้นปกติอะค่ะ ใส่กระเทียม เจียวกระเทียมให้มันหอม ๆ ใช่ไหมคะ ใส่หมูสับ พอมันสุกก็ใส่หอมใหญ่ที่หั่นเต๋าอะค่ะ แล้วก็ใส่ อาจจะแครอทหั่นเต๋าหรือผักอะไรที่เราชอบ แล้วก็ เอ่อ มะเขือเทศหั่นเต๋า อะไรประมาณเนี้ยค่ะ พอผัดมันสุก พอทุกอย่างมันสุก แล้วก็ปรุงรสค่ะ ให้มันแบบว่านัว ๆ หน่อยแบบที่เราชอบเนาะ ผงปรุงรสใส่ซอส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเคล็ดลับ สำหรับตัวเองอะ คิดว่า เคล็ดลับในการทำอาหารให้อร่อยอะค่ะ คือชิมไปด้วยอะค่ะ ระหว่างทางคือชิมไป ใช่ ชิมไปทำไป เพราะว่าบางทีอะใส่ไปเลยหมดทุกอย่างอะ มัน มัน มันจะอาจ อ่า รสชาติมันจะเกิน อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็เลยแบบชิมไปก่อน ชิมไปด้วย ถ้าไม่พอก็เติม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่พอก็ค่อยเติม อืม
อืม อืม ค่ะ อา อือ ค่ะ อืม อือ ค่ะ อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ อา ๆ กินไปทำไป อา อา ใช่ ๆ อือ จริง เรา ก็ทำประมาณนั้น
ใช่ แล้วเสร็จ

สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะ?
เออ สบายดีค่ะ ทางนี้ก็อากาศก็แปลก ๆ นิดหนึ่งค่ะ วันนี้ แปรปรวนนิดหนึ่ง
อืม ค่ะ ของเราก็อากาศ ค่อนข้าง เอ่อ มีเมฆเยอะหน่อยค่ะ แล้วก็ร้อน แต่ก็ไม่รู้ว่า ฝนจะตกไหม?
เออ เออ อากาศแบบนี้ ก็ได้แต่ภาวนาให้ฝนตกเนาะ จะได้หายร้อน <chuckles>
<chuckles> ใช่ค่ะ ค่ะ
ค่ะ เดี๋ยว วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการทำอาหารดีกว่าค่ะ ล อยากทราบว่า คุณมีเคล็ดลับในการทำอาหารให้อร่อยขึ้นไหมคะ?
อ๋อ ได้เลยค่ะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมืออะเนาะ ถ้าการทำ แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ สูตรแล้วก็วัตถุดิบ ด้วยอะค่ะ อืม ก็แล้วแต่เมนู ปกติเมนูที่จะ ทำ ก็คือแบบเมนูง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ผัด กะเพรา จืด หรือ แบบพิเศษ ๆ หน่อย เราชอบกินพวกแบบสปาเกตตีผัดพริก แห้ง เบคอน ไร เงี้ย
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ ใช่ ค่ะ เออ ชอบเหมือนกัน สปาเกตตีพริกแห้งเบคอน เนี่ย เอ่อ ส่วนตัวคน คนไทยใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะไหมคะ? ถ้า สำหรับคุณ คิดว่า เขาแบบใส่ซอสอะไรไหมคะ? <chuckles>
แล้วทุบเปลือกเหรอ? ใช่ อา อ๋อ ค่ะ เรา ปกติเราอะจะใส่แค่น้ำมัน หอยกับ
ค่ะ ค่ะ
เอ่อ ผงปรุงรส แค่ นั้นเอง ค่ะ
อืม แค่นี้ก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะ? โอเค
อย่างอื่น ใช่ คือก่อน ก่อนที่มันจะทำให้อร่อยอะ คือเราต้องเอา
ค่ะ
เอาเนยกับเบคอนผัดด้วยกันก่อน มันจะหอม
ค่ะ ค่ะ